Hıı. Kesinlikle öyle. Peki, eee, şeye ne diyorsun? Eee, m havaalanı fiyatlarına ne diyorsun? Hiç orada yiyip içiyor musun? Ben, mesela, öyle bir, eee, şeye uğradım, şoka girdim. Eee, en son tatilimizde Türkiye'den dönerken elimizde böyle liralar kalmıştı. "Hadi" dedik, "onu harcayalım" yani. Ben de gittim böyle, hani, eee, işte, eee, gayriihtiyari, ondan sonra, işte, ilk gözleme söyledim, çay söyledim, kahve söyledim yanına. Ondan sonra elimdeki bozuk paraları ı verdim. Böyle karşıdan şey diye baktı bana, eee, "Ha hanımefendi bu bozuk paralarla, yani ,su alabilirsiniz." da dedi bana. "Ne kadar?" dedim. A, ₺1.500 dedi. Ben ben de böyle bir avuç para veriyorum, yani <chuckles> Aynen, kurtulmak için elimdeki bozukluklardan. Aynen. Ben, böyle, tabii, şoka uğradım. "Nasıl ya?" dedim, "gözleme ve çay var sadece." "Böyle." dedi fiyatlar ve biz para çekmek zorunda kaldık. <chuckles>
I hı. Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. En az ₺1.000'lık oldun sonra değil mi? <chuckles> <chuckles> O! Hı hı. Hı hı. Bir avuç bim aslında şey, on beş liraymış. <chuckles> O! Hı hı. Hı hı. T tabii, ya, hani Hıı. Tabii, tabii, yani, açıkçası ne kadar kötü bir durum ya. Havalimanları açıkçası evet, biraz daha pahalı olmalı tamam, hani, anlayabiliyorum. Biraz daha pahalı olabilir. Hani, ulaşımı zor, hani, daha kapalı bir bölge, daha, hani, insanlar orada, hani, kapalı kalıyor ve hizmet sağlanıyor. O insanlara daha Güvenlik kontrolleri oluyor. Biraz daha pahalı olmasını anlıyorum. Ama, hani, bu kadar yüksek fiyatların olmasını hiç anlamıyorum ben de. Hani, bir suyun, ne bileyim, €10 olduğunu geçen ben gördüm, ya, 1 tane su €10 yazılmış üzerinde. ₺450-₺500 civarında bir şişe su bir şişe su var ki su hayati bir şey aslında, yani. Iıı, onu da hiç anlamak mümkün değildi. Bu kadar, hani, fiyatları arttırmak çünkü yabancı turist de biliyor suyun €10 olamayacağını, hani, açıkçası. O u hı Avrupa'da su €10 değil zaten açıkçası, hani, 29 cent, 30 cent civarı bir şey oluyor. Hani, onlar da almak istemiyor. Onun için ben en iyisi karnımı doyurarak gidiyorum havalimanına. Yani, orada acıkmıyorum. Önceden de suyumu da şişemi alıyorum yanıma, hemen içiyorum. Sonra şı boş şişemi atıyorum. Hatta bazı havalimanlarında aklında bulunsun bak, şişe doldurma sebilleri var. Hani, şişeni doldurabiliyorsun geri Aynen, aynen. Eee, yani, boş şişeni götürüyorsun, yani, o kont kontrolde su almıyorlar ya içeriye.
Evet. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı. Evet. En güzeli. A! Mesela? Tamam. Hı hı. Evet, evet. Hı hı.
Boş şişeyi hemen içiyorsun veya dök döküyorsun, boş şişeyle geçebiliyorsun karşı tarafa. O kontrolden geçiyorsun. Evet, evet. İçeride de bir sürü sebil oluyor, musluk oluyor. Oralardan su doldurabiliyorsun kendine. Hani Evet, <chuckles> birkaç böyle gizli yerde oluyor.
Öyle mi? Hiç bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hı hı. Evet bakacağım. Sebil ve musluk. Hiç görmedim ya çok ilginçmiş. Hı hı. Ve ben hep su almak zorunda kalıyordum her seferinde. Evet.
Evet, işte, ha, o zaten su bayağı bir gider kalem oluyor. Bir de inanılmaz pahalı. Hani, €10-15'lar, hani, 1 su için gerçekten çok mantıksız rakamlar aslında düşününce. M enteresan ya, hani, açıkçası, bilmiyorum. Kim bu fiyatları belirliyor veya, böyle, kim buna onay veriyor, hangi vergilendirme kuruluşu buna "Tamam." diyor anlamıyorum.
Hıı. Hı hı. Yani, şöyle benim, eee, okuduğum, eee, özellikle havalimanları için kiralar çok yüksek olduğundan onlar, eee, ya çünkü içeri girebilmek çok zor, hani. Eee, o yüzden de şey yapıyormuş, ımm, eee, şirketler, çok a a arttırmak zorunda kalıyormuş fiyatları ama bi ya, bence bahane değil, yani.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı.

Evet evet. Yok canım. Yani, hani olamaz yani. %1500 de kâr edemezsin bir şeyden aslında. Hani bu hiçbir hani finansal olarak etik değil zaten. Bu durum etik. Etiği geç hani, onun dışında vergilendirmesi nasıl oluyor bu işin? Gideri, geliri. Hı hı.
Hıı. Evet. Evet. Aynen, aynen. Kesinlikle ya zaten çoğu yerde bir ta tavan fiyat var. Yani bu zaten bu tavan fiyatı da çok, eee, fazlasıyla aşan bir durum. Ya biraz denetlemeler lazım bence. Biraz işte o tavan fiyatlarının belirlenmesi lazım. Biraz da böyle hani, eee, şeyi yanıstıyor olması lazım. Arada fark olmaması lazım mesela. Yani bir Starbucks'la diğer Starbucks arasında bir fark olmaması lazım ya da işte bir zincir, eee, mağaza ya da tam tersine birbirinin muadili 2 tane kafe yani, eee, değil mi? Hı hı.
Evet, evet. Hı hı. Tabii, tabii. Doğru, doğru. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Heh, heh. Evet. Tabii tabii. Ya geçen gördüm işte, bir tane Twitter'da gördüm. İlk, bir çift işte BigMac almışlar havalimanında. Elli dört euro vermişler 2 tane BigMac'e. Hani bayağı bir üzülmüşler aslında. Normalde işte burada 10, 10, 15 arası bir fiyatı var aslında. Hani insanlar da demişler, hani niye aldınız, niye almasaydınız falan dediler ama aslında sorun orada almamak değil onu. Onun niye o kadar pahalı olması? Yani, canım çeker alabilirim. Hani, sanki insanlar alan kişiye kızmışlar. Sanki bu normalmiş gibi açıkçası. Yani o benim çok garibime gitmişti aslında.
Evet. Mesela. Evet, evet gerçekten üzücü. Hı. Evet. Hı hı. Hı. Evet kesinlikle katılıyorum. Yani, eee, bizim de işte üzerimize düşen, gerçekten, ııı, en azından protesto edebiliriz ve almayabiliriz. Bizim elimizde olan büyük bir güç bu. Eee, dolayısıyla ben böyle çok fahiş fiyat uygulaması, ııı, yapan, işte böyle, eee, müşterilere gerçekten saygısız davranan, eee, onu böyle hani yürüyen bir banknotmuş gibi gören işletmelere karşı tavrımı bu şekilde koyuyorum. Alışveriş yapmıyorum, etrafıma da söylüyorum, bazen de Google'dan yorum yapıyorum. Diyorum ki işte, eee, hani, eee, bir suya işte şu kadar fiyat istediler ya da işte, eee, menüde, eee, işte fiyat uygulaması yoktu. Hani bizden çok farklı rakamlar istendi falan gibi böyle daha önce yapmış olduğum yorumlar var, Google'da.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Heh, heh, evet. Kesinlikle, heh, en iyisi. O! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı.